Hangi şarkılar seni nostaljik yapar?
Ya bak şöyle bir şey var, ben böyle çoğu şarkıyı biliyorum arabeski falan ama onlarla genelde böyle, hani, yolda böyle Tofaş süren adamlar olur ya, onlar sürekli çalıyordu. Ben dalga geçmek için onları dinliyordum ama böyle
Hı hı. Evet. <chuckles> İyiymiş. Hangi şarkı yaptı diyordun mesela o Tofaş, eee, çalan o kabadayı, ııı, delikanlı abilerden?
Ya neler var, Bülent Ersoy'un şarkılarını çalıyorlardı, Güllü'nün şarkılarını çalıyor. Hatırlamıyorum ki Bülent Ersoy, benim bir tane, bir de keko bir kuzenim vardı tamam mı? Gidip gelip bir tane saçma, yani böyle şey absürt bir tane şeyi vardı onun, teybi, teybi evde. Sanki böyle evimizden 10 tane cenaze çıkmış gibi oturuyordu onun başına Bülent Ersoy dinliyordu. Dıı dit dit di. Yani o mesela Bülent Ersoy'un, hani, bu yeni şarkılarını geç, eskiden biliyordum onları da ben böyle bir 10 sene falan dalga geçtim bununla tamam mı? Hani
Var mı? Neydi o? Evet. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Ya, evet, Bülent Ersoy'un o cidden böyle iç burkan hani, cidden çekmiş yani dertleri, eee, böyle o a yanık acıklı sesiyle <chuckles> söylem
Yanık, acıklı ses mi?
Evet, öyle değil mi? Yanık bir acıklı bir sesi var.
Hayır be. Böyle gayet güçlü, güçlü bir sesi var böyle kadının.
Nasıl ı Ya, evet. Aynen. <chuckles> Kadırgalı. <chuckles> Aynen, aynen böyle işte, hani, tok bir sesi var bakıldığında. Eee, ki zaten, e, Bülent Ersoy deyince benim aklıma direkt şey geliyor, hani, bu bir anda şey geliyor ya, ııı, iman sevgisine geliyor böyle kapanıp ilahi söylediği bir an oluyor, hani, belki hatırlıyorsundur, işte, alıp böyle saçı eee, şey kafasında sağa sola böyle döndürüp içinden geçiren bir teyze vardı ya, hani, böyle, eee, şey vardı, ımm, bu Ramazan, Ramazan sohbetlerinde. <laughs> <chuckles> Aynen. Bir de bir teyze, teyze vardı, işte, bu, eee, ATV'de yayınlanıyordu bir Ramazan sohbetlerinde ,işte, İlahi s
Yani, Kadırgalı Seda Sayan be. Aynen. <chuckles> Evet. <giggles> Şey <chuckles> <laughs> Ha. Ay, tamam, tamam, tamam, bildim onu. Bi ra Ramazan'da Ramazan'da şey şey ilahi rap yapmıştı biri. <laughs> Evet, ha, evet, evet o işte, o işte o te aynı kişiden bahsediyoruz. Dilimde Allah, içimde Allah, diye biliyorum biliyorum ben onu. <chuckles> Biliyorum onu ben. Bülent Ersoy'un, şeyi vardı biliyor musun: Benim Dünya Güzellerim.
İşte sohbet... <chuckles> içinden geçiyordu böyle kafasını aynen <chuckles> Bülent Ersoy'da öyle bir, eee, şey vardı, ııı, ne bileyim.